Ja, hi, ähm, ich muss da mal was loswerden und mir vielleicht so 'n bisschen, ja, Hilfe einholen, wenn du die geben kannst. Und zwar habe ich das Problem, dass ich, ähm
Mhm.
also, ich habe früher leidenschaftlich gerne Gitarre gespielt. Ähm, es ist schon sehr, sehr, sehr, sehr lange her, als das äh, ja, als das, äh, wirklich mein richtiges Hobby war, was ich wirklich brauchte, was einfach zum Leben dazugehört. Mittlerweile steht diese Gitarre seit Jahren in der Ecke in meinem Zimmer, staubt ständig ein und, äh, ich vermisse dieses Hobby irgendwo ganz, ganz dolle.
Okay. Mhm.
Würde gerne ma ja, ich würde gerne lernen, das wieder öfter zu betreiben, aus 'ner ehrlichen Motivation heraus. Ähm, denn wenn ich das ab und zu mal mache das ist wirklich also, dass ich das letzte Mal in die in der Hand hatte ist wirklich lange her. Dann ist das meistens eher so 'n bisschen so aus dem Schuldgefühl raus, oder eher so 'n Zwang. Ähm, dass ich mal wieder das, äh, ja, Gerät bediene sozusagen, aber nicht wirklich aus 'nem: „Boah, ich will das jetzt, weil ich's so vermisse.“ Und ich würde das gerne wieder irgendwie ja, ich würde da gerne so umdenken oder so umswitchen, dass ich das wieder aus einer ehrlichen Motivation raus mache, aber es fällt mir unfassbar schwer gerade, muss ich ganz ehrlich sagen.
Mhm. Klar, aber ist auf jeden Fall schon mal schön zu hören, dass du ja so eine Begeisterung hast und erst recht ein Instrument spielen möchtest, beziehungsweise auch in der Vergangenheit schon gespielt hast. Ähm, ich würde mal gerne fragen: Was hat dich damals dazu gebracht, äh, mit Gitarre anzufangen? Also, und wann ungefähr kann man sich das zeitlich vorstellen?
Mhm. Mhm. Ähm, dwa war ich tatsächlich 5 Jahre alt, ähm, <chuckles> da habe ich, äh, schon angefangen. Ja, mittlerweile bin ich, äh, Mitte 20, also es ist schon 'ne 'ne Weile her, dass ich damit anfing. Es war ich wollte immer schon unbedingt 'n Instrument lernen, ähm, und da war das auch so 'n bisschen meine Mama, die mich dahingehend nicht unbedingt, äh, Druck gemacht hat, sondern die hat mich sehr gepusht. Ähm, aber auch ich wollte das total. Also, ich fand das immer richtig spannend, so 'n Instrument im Allgemeinen und dann vor allem die Gitarre wie, ja, vielseitig, die einsetzbar ist, und ich fand das immer total faszinierend. Und ja, so so kam ich dazu. Also eigenes Interesse, eigene Lust, aber auch, äh, Mama, die ja total dahinterstand und mich ja immer, ne, unterstützt hat, ja.
Oh, wow, okay. Mhm. Mhm. Ah, schön. Also hattest du schon v im jungen Alter schon sehr viel Unterstützung, wie man das raushört, dann auch bekommen. Ist das heutzutage immer noch der Fall? Hast du bekommst du irgendwie unterstützende Worte gesagt, oder wie reagiert dein Umfeld, ähm, wenn du denen erzählst, dass du früher mal Gitarre gespielt hast und Interesse hast?
Mhm. Mhm. Mhm. J ja. Also wenn ich jetzt so Freunde zum Beispiel, äh, die finden das immer alles total toll und sagen immer: „Oh, spiel doch mal was für mich. Ich möchte das mal hören. Ich kann mir das gar nicht vorstellen und du kannst das und boah, wie krass und spiel doch mal.” Und dann sage ich immer: „Ne, ne, ich möchte nicht, ich kann das gar nicht mehr so gut.“ Und ich war echt gut damals, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, nur jetzt habe ich's bestimmt boah, ey, wie lange hatte ich die nicht mehr in der Hand? Oder wie lange habe ich nicht mehr richtig gespielt? Das ist bestimmt schon 5 Jahre her oder so.
Mhm. Mhm. Mhm, okay.
Ich so habe mich da richtig dahin gesetzt habe so ab und zu, okay vielleicht das letzte Mal, dass ich sie in die Hand genommen habe, vielleicht 'n Jahr her oder so, dass ich mal kurz 'n Lied gespielt habe oder mich irgendwie weil ich irgendwie ja, ich wollte singen, und dann habe ich mich halt dazu mit dazu begleitet oder so, aber dass ich so aktiv mich hingesetzt habe und gesagt habe: „Boah, jetzt lerne ich was Neues, vielleicht sogar.”, das ist bestimmt schon 4, 5 Jahre her, ja. Und ich bekomme schon immer so positiven Zuspruch und alle sind immer total begeistert so, wenn ich allein wenn ich das nur erzähle. Und ich fühle mich dann, ja, nicht nicht bereit genug, irgendwie das ja, irgendwie jemandem was vorzuspielen, also überhaupt nicht. Ich bin total unsicher geworden auch das ist auch so'n bisschen das, was mich hier davon abhält, tatsächlich, weil ich ich bin so ich bin irgendwie schlecht darin geworden, in Anführungsstrichen nicht mehr so, wie ich halt mal war.
Mhm. Klar, also d dass du auch aus der Übung einfach gekommen bist und dieser Druck auch ausgeübt wird, wenn man mäßig dann auch performt, äh, vor selbst einer kleinen Zuschauerschaft einfach dieser konstante Gedanke, vielleicht 'n Fehler dann auch zu machen. Das übt dann auch 'n Druck aus und möchte man das wirklich unbedingt haben bei 'nem Hobby, wo man eigentlich nur Spaß haben möchte? Also ja, den Gedanken, also, versteht man auf jeden Fall. Und, ähm, würdest du auch in Betracht ziehen, wieder also hast du auch früher Unterricht gehabt? Also wurde es dir dann von 'ner anderen Person oder so 'n Lehrer beigebracht und würdest du's heutzutage in Betracht ziehen?
Mhm. Total. Mhm. Genau. Mhm. Richtig. <chuckles> Mhm. Ja, ich hatte sehr, sehr lange Gitarrenunterricht tatsächlich, also, fing ähm, boah, fing im Kindergarten schon an. <giggles> Ähm, da war ich vielleicht gerade mal so Ende meines 4. Lebensjahres, Anfang des 5. Ähm ja, da fing das schon an, da hatte ich schon, ja, Notenlehre und so weiter, dann zog sich das bis, hm
Mhm.
vielleicht 10. Klasse oder so, dann, hi äh, hörte ich damit auf mit dem Unterricht und, äh, das hat natürlich zur Motivation absolut beigetragen, einfach, weil ich ja irgendwo auch gezwungen war, jeden Montag zu diesem Gitarrenunterricht zu erscheinen. Und, äh, da hat man neue Sachen gelernt, und ich war dann immer so begeistert, ich habe mich immer so über neue Sachen gefreut, dass ich das 1., was ich gemacht habe, als ich dann nach Hause kam ich habe erstmal das nochmal gespielt und hab es Mutti gezeigt und so, so. Ich war schon echt also, ich war absolut begeistert von dem, was ich da auch konnte tatsächlich. Ähm, mittlerweile einfach, weil da diese Pflicht nicht mehr irgendwie da ist und äh, die Motivation ist weg und, äh, ist halt super schade, aber vielleicht nochmal mit so 'm Unterricht vielleicht nochmal anzufangen, ähm, um ich mittlerweile weiß ich auch lange nicht mehr alles, was ich da von dem was ich da gelernt habe. Könnte vielleicht zur Motivationssteigerung beitragen, ja, ist richtig.
Ah schön. Mhm. Klar. Und du hast 2 sehr interessante Punkte auch genannt. Also, d zum einen dieses in Anführungsstriche auch gezwungen, ne? Also, du hattest einen regelmäßigen Zeitpunkt, wo du deinen Unterricht dann auch hattest und Fakt der Faktor Motivation. Ähm, häufigerweise, wenn man irgendwie 'n Ho in Hobby wieder einsteigt Ich glaube, da du auch den Vergleich hattest Du meintest ja selber, dass du früher sehr gut gespielt hattest und du jetzt wieder anfängst dann dieses Gefühl zu haben: „Boah, das konnte ich früher besser.“ Und das kann die Motivation natürlich auch beeinflussen. Aber was ich sehr ans Herz legen kann, ist zum Beispiel dass we so 'ne gewisse Muscle-Memory wird immer vorhanden sein. Also, erst recht, wenn du's von klein auf gelernt hat hast, kommst du auch viel schneller wieder rein im Vergleich zu jemandem, der komplett neu anfängt, auch mit Gitarre spielen zum Beispiel. Und was auf jeden Fall hilft, ist eine gewisse Routine auch zu entwickeln. Also, einen festen Zeitpunkt. Und, äh, ich kann das selber komplett verstehen. Es gibt einfach Tage, wo man echt gar keine Lust hat. Aber erst recht in den Tagen ist es sehr wichtig, diese fixe Routine oder einen Zeitpunkt zu setzen, so jeden Abend 19, 20:00 spiele ich einfach 'n bisschen, auch wenn's nur 'n paar Minuten ist, oder einfach nur da anfangs nicht 'n zu krassen Gedanken darauf setzen auf die Quantität, sondern einfach, dass man überhaupt wieder einsteigt und das zur Routine entwickelt. Und dann entwickelt es sich dann auch von selbst. Hattest du persönlich schon so 'n Gedankengang, vielleicht 'n fixen Zeitpunkt dann auch zu setzen oder eigene Methoden rausgefunden?
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. <chuckles> Mhm. Ja. Mhm, mhm. Mhm. Hm. Ja. Mhm. Mhm. Ne, tatsächlich noch nicht, also, ähm wie gesagt, die Motivation fehlt und dann hat die auch gefehlt, irgendwie mir 'n Plan mal zu erstellen. Das ein das wenn ich dann halt mal die in die Hand genommen habe, dann habe ich es einfach so ganz willkürlich gemacht, weil ich es gerade irgendwie gefühlt habe und nicht irgendwie, weil ich mir davor 'n Plan gemacht habe, vor morgen 19:00 mache ich das einfach mal. Ähm, also denkst du, dass ich also, dass ich zu Anfang jedenfalls da schon 'ne Art Pflicht draus machen sollte, damit ich damit ich es beibehalte, äh, längerfristig, damit wieder die ehrliche Motivation von damals zurückkommt?
Mhm. Hm. Auf jeden Fall, denn, äh, die Hürde am Anfang ist die schwierigste zu überwinden dann auch. Und da ist wird eher das Durchsetzungsvermögen dann auch getestet, weswegen Es wird blöd sein. Erst recht anfangs wird es schwierige Phasen geben, aber es ist einfach, äh, eine Entwicklung. Also, je einfach jeden Tag oder in regelmäßigen Zeitpunkten natürlich, äh, kleinere Schritte zu machen, dass es sich zu einer Routine dann auch entwickelt. Und d im Anschluss findet sich der Spaß auch von selbst. Was ich auch, äh, fragen wollte, hörst du viel Musik im Alltag?
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Total. Also, Musik ist mein absolut bester Freund, ja. Ich, äh ich singe auch, äh, super gerne sehr, sehr leidenschaftlich. Ich habe sogar damals, äh, auf Hochzeiten gesungen, habe ich fast schon so nebenberuflich gemacht und, äh, ja, Musik ist 'n ganz großer Teil meines Lebens. Ich habe auch so 'n Musik-Tattoo hinter meinem Ohr, also, das ist schon echt 'n großer Teil meines Lebens, ja, absolut.
Ja? Ah, verstehe. Also mhm. Ah schön. Also, da tust du auch sehr oft aktiv Musik hören. Also, wirklich auf kleinere Details bei Liedern auch hören.
Ja. Mhm. Mhm, total, ganz bewusst, ja, ganz bewusst. Ich kann nicht einfach so das nebenbei hören, zum Beispiel, wenn ich irgendwie was für die Uni mache, ich kann nie 'ne Musik laufen lassen, weil ich mich zu sehr darauf konzentriere und dann weniger mich auf meine Uniarbeit konzentrieren kann. Also, es ist schon ich bin da schon auch sehr
Mhm.
ja, ich bin da ich gehe da sehr, sehr analytisch an Musikhören, auch tatsächlich. Ich, äh, höre ganz genau hin, was singen die, worüber singen die, wie sind die Akkorde, wie sind die Melodien, wie spielt das alles zusammen und so. Ich bin da, ja, ja, so ganz, äh, speziell. <laughs> Mhm.
Ja, das ist super. Also d Musik scheint echt 'n wichtiger Bestandteil auch für dich zu sein. Und, äh, ich habe da was sehr Interessantes rausgehört, diesen analytischen Gedanken, den du auch hast. Ähm, das würde ich auch empfehlen, wirklich weiterzumachen. Also, selbst die kleinsten Details beim Gitarrenspielen oder du möchtest ein Lied selber auf der Gitarre üben, wirklich dann auch rauszufinden, was diese Akkorde sind oder versuchen, das Spiel, äh Lied dann nachzuspielen. Das dann auch d Teil dieser Routine auch mit einzubauen und das irgendwie kombinieren mit dem eigentlichen Üben dann auch. O aber, ja, ist auf jeden Fall sehr schön, dass du da auch weiterhin so aktiv auch Musik hörst und kann auch da ans Herz legen, das, äh, weiter beizubehalten.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, das hast du gut gesagt, das stimmt. Und ich habe auch damals, als die Motivation noch da war ich habe mir immer Musiktitel rausgepickt und versucht, die nachzuspielen. Und wenn ich es dann irgendwann mal hinbekommen habe, nach ganz viel Frustration dazwischen ähm, ich war sehr, sehr, sehr, sehr, sehr stolz auf mich und ich habe mich total dafür gefeiert. Also, von daher, das g war schon 'n schönes Gefühl, was ich auch 'n bisschen vermisse, muss ich ganz ehrlich sagen, von daher, warum nicht heute Abend schon anfangen? <laughs>
Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, weniger Fehler, als was, äh, Problematisches zu sehen, sondern mehr als Lernerfahrung dann auch und kleine Routinen dann auf regelmäßiger Basis, ähm, aufbehalten und weiterhin natürlich aktiv Musik hören. Das sind die Dinge, d die ich dir sehr gerne mitgeben möchte.
Ja. Mhm. Genau. Mhm. Ja, das mit dem weiterhin aktiv Musik hören, ja, kein Zweifel, das kriege ich absolut hin. Und, äh, bei den anderen Sachen, da gehört Disziplin dazu und, äh, die werde ich mir wieder aneignen. Ja, also, vielen, vielen Dank für die netten Worte, für das nette Gespräch, fürs Zuhören und ich halte dich auf dem Laufenden. <chuckles>
<chuckles> Ja, d hört sich gut an und wünsche dir viel Glück und Spaß.
Danke.